Aham. Vai mais mais pra visitar, né. Porque o primo falou e aí a pessoa vai lá pra visitar.
Exat o aham. É, porque tem a questão é uma igreja brasileira nos Estados Unidos. Então, ah, e sempre tá vindo gente nova morar aqui na área, né, e, eh, da comunidade brasileira, e, então eu graças à internet, já a pessoa que prepara bem a viagem pra vir p pra pra aqui, pra Geórgia, eles já sabem que os brasileiros estão mais reunidos na na cidade de Marietta, né. Então, a pessoa já vem preparada, já. Graças à internet, você pode encontrar a nossa igreja ou outra con outra congregação ou outra religião, não é. Então
Uhum. E você gosta de cozinhar?
Não, eu não. Eu eu eu cozinho pra minha família mas, não. Eu nunca eu nunca me ofereci. Eu nunca me ofereci pra cozinhar porque eu eu sempre fiz questão <chuckles> a a minha esposa representa a família, nesse sentido. <chuckles>
Não? Você gosta de comer, né? <laughs> Hã. Ah, então existe, nesse grupo, eh, pessoas que cozinham geralmente são as mulheres, né, pelo que você falou, e existe alguma pessoa lá que já é chef, assim, ou ou não? Todas elas têm uma outra profissão e e aí elas
Sim, geralmente são.
elas vão ser cozinheiras nessa nessa hora?
Não, a a chef não oficial, sim. Sim. A chef não oficial seria a esposa do do pastor, que ela ela é a coordenadora, assim, n nessa área, né, da e quando, eh, a situação aperta, que realmente não houve uma
Hum.
eh, cozinheira que se ofereceu, e ela mãos à obra, né, ela que faz. Ela cozinha muito bem. Só que a só que ela prefere não ter que, eh, se ocupar com isso pra poder, sabe, coordenar tudo, né. A
Ah, tá. Nossa, então são muitas tarefas pra ela, né.
É. Então, ela mas é a paixão dela. É é a igreja é a vida dela. E ela e o pastor lá que são os membros que oficiais do que são os líderes espirituais, então, é a vida deles. Eh, eles têm 2 filhos que já são adultos, então já não nessa parte da vida que eles, eh e é e é memorável o sacrifício, realmente, é memorável.
Aham.

Ah, entendi, e aí cada um dos membros ali leva uma coisa, alguma coisa ou vocês fazem tudo lá na na deve ter uma cozinha lá, né?
Sim. Tem um pouco de tudo, né. Então tem Tem um pouco de tudo. Então, eh, a tem as pesso as as mulheres que elas se elas se eh, elas te oferecem, né, pra pra cozinhar, assim, no caso, né, tem uma igre lá tem uma uma cozinha muito muito bem montada na no na congregação que eu vou. E e também se pede, se alguém quiser, pri principalmente sobremesa, se alguém quiser trazer uma sobremesa, assim, então <sniffs> a a minha esposa ela faz um pudim muito gosto
Hum. Hum. Ah, entendi. E sobremesa demora mais, né, às vezes.
É, exatamente. Então, a gente sempre leva ou sobremesa, ou a gente compra os ingredientes. Eles pedem pra "se vocês puderem trazer um uma carne e tal, o ou 1 quilo de arroz", ent mas é tudo organizado, assim, por isso que eu quando a galera se reúne essa é a minha galera, então, a nossa reunião ela é organizada, no sentido de quem vai cozinhar, quem vai trazer os os ingredientes, quem vai trazer algo já pronto
Aham. Aham. Ah, entendi. Aham. Então vocês já separam antes quem vai trazer o quê. Então vocês já têm um cardápio em mente ali, né, e aí cada um traz alguma coisa. E e existe alguém que reclama, assim: "Ah, porque eu vou trazer a carne e ela vai trazer a pasta, o macarrão". Quer dizer, o preço é totalmente diferente. <laughs>
Exatamente. Tudo organizado. É Não, mas eu Não, não é é q eh, cada um traz o que pode. Realmente, e eu nunc nun eu não fico se alguém b eu imagino que alguém tenha reclamado, né, porque tem sempre né, com relação a dinheiro, né. Mas é um pessoal religioso, então é sempre eh, a gente faz pela igreja, né, e que então não é um sacrifício, assim, mas pode ser que tenha acontecido isso, né, mas eu não fiquei sabendo. E, é, isso aí a gente ajuda como pode, assim.
É, pois é. Porque Aham. E dá certo? Quer dizer, o o que o que se planeja realmente acontece? Vocês dividem por exemplo, tem lá o o cardápio, "aí nós vamos fazer, eh, essa carne, ah, uma pasta, um arroz, um" né, vam vamos supor uma salada, aí vocês dividem quem vai trazer o o que, né?
Hum. Sim. Sim.